Je voulais te parler d'un sujet. Ça fait quelques semaines que j'ai repris le sport, je me suis inscrite dans une nouvelle salle. Heu, j'ai bien aimé, heu, il y a des coachs, l'ambiance est sympa et cetera, il y a rien à dire. Hem, j'allais plutôt le matin pour éviter de croiser du monde, mais avec mon travail, je suis obligée d'y aller, heu, un peu plus tard et, quand j'ai tenté, il y avait beaucoup de monde. Hem, j'ai l'impression d'être observée. <chuckles> Et heu, bah ça me gêne un peu puisque, mmh, je maîtrise pas les mouvements et j'ai toujours l'impression de que je vais me tromper, qu'on va se moquer, hem. Et du coup, depuis je j'y vais le matin que quand je peux, le week-end et la semaine, ben, mmh. Tu vois, la semaine dernière, j'y suis allée qu' 1 seule fois parce que je j'ai vraiment, hem, cette crainte, heu, ben, du regard et du jugement, heu, ben des personnes qui sont là depuis longtemps, heu, parce que ça se voit sur leur physique. <chuckles>
Mmh mh. Très bien. Ouais. Mmh, d'accord. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Bah, écoute, déjà je suis désolé d'entendre ça et, heu, bah, écoute si tu veux bien on va essayer de trouver, heu, une solution ensemble. Et heu, et si tu veux bien, je vais également te poser quelques petites questions pour en savoir un petit peu plus, hem, afin de pouvoir t'aider. Heu, est-ce que, hem, c'est il y a des peut-être des, des exercices spéciaux qui font que, heu, et, bah, tu te sens regardée? Ou alors à un un moment précis, heu, tu disais que peut-être, tu faisais des exercices, pas de la bonne manière, hem, est-ce que tu aurais un exemple concret par exemple?
Oui. Oui. Mmh mh. Hem, par exemple pour tout ce qui va être, heu, machine haut du corps, il va avoir énormément, hem, mmh, de de d'hommes, en fait, heu, à toute heure. J je le matin, il y en a 2-3, donc disons que leurs regards, j'arrive un peu à gérer, heu, mais quand j'y vais en fin d'après-midi, heu, cette partie de la salle est forcément, heu, bien remplie. Heu, alors que quand je fais le bas du corps, c'est un petit peu, heu, à l'extérieur et du coup, heu, c'est un peu plus isolé. Il y a moins de personnes qui travaillent le bas du corps, je sais pas pourquoi. Heu, mais je peux pas travailler que le bas et laisser le haut, heu, comme ça. Et hem, et heu, bah, quand je vois tous ces hommes qui maîtrisent, heu bah, le le qui prennent beaucoup de poids, qui qui maîtrisent le geste, moi je tremble un peu. Hem, s ils sont plus avancés en termes de niveau que moi et c'est vrai que j'ai toujours peur du jugement
Oui. Oui. D'accord. D'accord. Mmh. Oui. Je comprends, ouais. Mmh.
heu. Ça peut paraître spécial, hein, mais c'est, mmh je sais pas, effectivement, c'est c'est pour ça que que je te demande ce que, heu, est-ce que tu as des astuces qui permettraient que je j'évite en fait finalement de d'avoir cette anxiété, heu, à cause de ça?
Ouais. Heu. Je pense qu'il y a quelque chose effectivement, heu, que tu pourrais é essayer. Et si tu es d'accord, bien sûr. Heu, ce serait d'essayer de créer des liens, heu, sociaux dans cette salle, hem. I il y a beaucoup de gens qui se sentent, hem, regardés, heu, en salle de sport. Et hem, des fois, heu, les gens sont juste en fait peut-être un peu timides pour te dire, heu: «Ah, peut-être que tu fais cet exercice de la de de la mauvaise manière.» heu, mais heu, mais qu'ils n'osent pas t'approcher, heu, par timidité aussi également. Heu, est-ce que tu aurais déjà envisagé le fait de peut-être faire le premier pas avec si tu as, je sais pas, échangé des regards avec quelqu'un qui avait l'air sympathique, heu, heu, et plutôt souriant? Est-ce que tu envisagerais l'idée de de demander à quelqu'un si tu pouvais avoir des conseils par rapport justement à une certaine machine qui te pose des problèmes, ou en tout cas là où tu sens que tu fais ne pas les exercices de manière correcte?
Mmh mh. Mmh mh. Oui. Oui. Oui. Mmh mh. Alors non, j'ai jamais pensé à à poser la question. C'est vrai que j'ai toujours l'impression qu'ils sont tout tellement, heu chacun occupés, en fait, à faire sa séance. Hem, que j'ai cette impression finalement d'aller déranger. Il y a qu' 1 seule fois où j'ai pu échanger avec une autre personne parce que, heu, on on était sur la même machine et on pour aller plus rapidement, en fait on on faisait chacun notre tour et, heu, ça a permis d'enclencher la discussion
Mmh. Oui. D'accord.
heu, et il m'a donné des conseils par lui-même.
Ah.
C'est pas moi qui posais des questions et en fait, heu, bah, comme on était sur la même machine, du coup pendant que moi je faisais ma pause, ben, lui il faisait ses son exercice et et il m'expliquait un petit peu la bonne position et cetera. Et c'est vrai que heu, j'ai j'ai trouvé ça sympa. Heu, c'était pas du tout maladroit, c'était super bien fait et heu, ça m'a permis de discuter. Mais c'est vrai que c'est, du coup, cette personne qui est venue vers moi.
Oui.
C'est pas moi qui est partie, heu, le voir, heu, mais c'est vrai que je sais pas, est-ce qu'en ambiance salle de sport c'est quelque chose qui se fait, du coup d'aller demander des choses, heu, comme ça?
Je comprends. Heu, ça p ça p ça peut se faire effectivement, hein. Hem, tu tu serais peut-être surprise de de voir, bah, à quel point les gens, heu, ben, veulent aider ceux qui démarrent. Spécialement ceux qui font de la musculation, heu, de depuis très longtemps. Après, il y a un autre, hem, il y a un autre facteur, heu, si tu es vraiment très timide, heu, tu pourrais essayer de voir avec, heu, les gérants de la salle si une, heu, une espèce de soirée informelle pourrait être organisée afin justement, heu, de faire rencontrer les personnes autour du thème de la musculation. Vous aurez comme ça cette, heu, cette 1re chose en commun et heu, qui facilitera les échanges. Hem, ça c'est quelque chose qui pourrait être, heu, mis en place par le les propriétaires de la salle a assez facilement. Est-ce que tu penses que t tu aurais une personne qui qui serait, heu, capable de de gérer ça dans la salle où tu es?
Mmh mh. Peut être. Ouais. Oui. Mmh mh. Oui. Mouais. Moui. Mmh mh. C'est possible, en plus il y a un des coachs avec qui je m'entends bien parce que chaque fois que je lui dis bonjour, bah, on discute un petit peu avant que je commence ma séance. Ça ça p ça peut être une possibilité, parce que je sais qu'ils le font déjà 2 fois par an où ils organisent, heu heu, voilà ce qu'il m'avait dit le coach, heu, des soirées, heu, à thème, donc qui, hem, qui et chacun peut ramener, heu, un membre de sa famille, un ami et cetera et apparemment ça se passe super bien. Hem. Je je je je pourrais peut-être lu en parler quand je le croise. Et il y a quand tu me bah, tu me fais penser à une autre solution. Hem. Il y a des cours collectifs et heu, bah, j'en ai jamais fait. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que qui serait, peut-être, bénéfique pour échanger?
Mmh mh. Oui. Ah ben, super! Oui, je t'écoute. Absolument, absolument. Le fait de faire un cours collectif va te permettre justement de passer par les mêmes épreuves en groupe, c'est à dire que, quand ça va devenir difficile et bah, tout le monde va être un petit peu dans le même bateau. Ça va être difficile pour tout le monde et heu, une fois arrivé à la fin de l'exercice, tu vas voir qu'il va y avoir une certaine satisfaction dans le regard des gens, heu, d'avoir réussi à faire l'exercice et hem et et d'avoir fait une bonne session d'entraînement. Ce qui peut d'ailleurs démarrer, heu, ben, peut-être un, heu, un terrain d'entente sociale avec les les personnes, heu, qui ont été dans le groupe. C'est ça c'est donc effectivement très, très positif. Après, heu, si je peux me permettre de te demander, est-ce que tu ressens cette anxiété dans d'autres, heu, domaines, heu, q en dehors que la salle de, heu, que la salle de sport?
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui. Pas forcément mais j'avoue que je vais jamais faire mes courses en heure de pointe pour, heu, croiser trop, trop de monde. Hem
Mmh. Je comprends.
heu, c'est vrai que j'évite de de croiser trop de monde. Après, s'il faut et que je suis dans l'obligation de faire, je le fais, mais si j'ai le choix, je le fais pas. Hem, et m alors que la salle de sport, je vais vraiment éviter de le faire parce qu'il il il y a vraiment cette, heu, proximité en fait, heu, dans un exercice où je suis un peu vulnérable, si je peux dire, étant donné que je maîtrise pas. Alors est-ce que ça viendra avec le temps ou pas? Je sais pas.
D'accord. Moui. Mouais.
J'espère, enfin je sais pas.
Et, est-ce que cette anxiété, elle est liée, heu, juste aux, heu, aux personnes qui t'entourent, c'est-à-dire que que peu importe, heu, les personnes qui sont autour de toi, c'est juste la la la foule qui t'oppresse ou, heu, ou est-ce que c'est autre chose peut-être?
Tu veux? Mmh non, je pense pas que ça soit, la foule. Je pense que c'est peut-être parce que c'est des gens que je ne connais pas, c'est des nouvelles personnes, des nouveaux visages. Mmh, est-ce que si <sighs> est-ce que si c'est les mêmes personnes que je croise souvent, je me sentirais mieux? Peut-être, je sais pas.
Après, il y a peut-être un autre angle qu'on n'a pas encore exploré, qui pourrait, heu, je pense, t'aider et c'est celui de la méditation, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà essayé?
Mmh mh. Heu, j'en ai déjà fait, mais c'était avant un examen. J'ai jamais fait ça, heu, pour autre chose.
Oui. C'est, heu, alors, faut savoir qu'il y a certaines difficultés en méditation la plupart, hem heu, la difficulté la plus grande pour la plupart du gens des gens serait la régularité. C'est très difficile au début, effectivement, d'essayer de ne penser à rien, mais si je peux te conseiller d'être, heu, heu, juste régulière et même de faire 5 minutes par jour, donc 5 minutes, hem, j'imagine que tu peux trouver 5 minutes soit le matin ou ou le soir où tu pourrais être seule sans être dérangée et si tu pouvais essayer, heu, bien sûr si tu es d'accord, de faire cette méditation et de t'y tenir pendant, disons 7 jours d'affilée et de voir si tu effectivement tu ressens un petit peu moins d'anxiété et heu, donc un petit peu plus de sérénité pour retourner à la salle. Est-ce que tu serais d'accord pour envisager ça?
Oui. Oui. Mmh mh. Oui. Oui. Mmh mh. Mmh mh. Mmh, oui, je pense. C'est vrai que, heu, j'ai jamais pensé à le faire de manière quotidienne, comme ça. Hem, je l' j j je l'avais fait, mais comme je t'avais dit, c'était plus pour un examen parce qu'on était vraiment sur un sujet, de base qui était stressant. Mais j'ai jamais pensé à faire ça de manière quotidienne, heu, pour installer, hem un une chose qui pourrait me déstresser de manière, heu, simple en fait, sans qu'il y ait, heu, un examen ou quelque chose. Hem, ouais, je pense que je pourrais le tester. Est-ce que tu tu as des conseils sur la méditation qui qui
Mmh, ouais. Mmh mh. Absolument. Oui, bien sûr, tu peux essayer la méditation pleine conscience, qui va te faire, en fait, prendre conscience de tous les sens, heu, qui sont en toi. Donc tu vas faire marcher, l'ouïe, donc tu peux avoir une certaine musique relaxante pour t'aider lors cette méditation. Tu peux faire marcher aussi, l'odorat, en faisant par exemple, brûler un un bâtonnet d'encens. Tu vas aussi faire marcher le toucher, rien qu'en sentant les vêtements qui sont sur ton corps ou, heu, la manière, heu, la matière sur laquelle tu vas t'asseoir ou t'allonger et essayer de ressentir ça, heu, sur ta peau et même en ayant fermé les yeux tu peux effectivement voir certaines couleurs comme beaucoup de personnes voient du orange ou du rouge et ça va te permettre un petit peu de sortir de ta tête et te recentrer dans ton corps et tu vas voir que ça, ça devrait beaucoup aider également pour l'anxiété.
D'accord. D'accord. D'accord. Ah, super! D'accord. Oui. D'accord. D'accord. Mmh mh. OK, bah écoute, je pense que je vais, le tenter cette semaine. Je pense que ça peut aller et heu, je pense qu'au bout de 2 jours, heu, j'irai à la salle de sport dans les horaires où il y avait un peu de monde et heu et voir comment je je vais réagir. Et, je vais poser la question au au coach pour, heu, la petite soirée, heu, que tu as proposé. Je trouve que c'est une bonne idée. Merci beaucoup pour tes conseils, c'était sympa.
Mmh. Et ben écoute c'est parfait. J'ai confiance en toi, je sais que tu vas réussir.
Merci.